Heeh. Betul, atau minimal dia tidak berserat, yang apa, yang yang pohon yang tidak berserat ke bawah, yang tidak merusak bangunan ya, yang apa tidak heeh, mhm. Iya, dia, memangnya Iya.
Nah. Betul banget, heeh heeh. Iya, waduh memang ya, dan itu penting kan bagaimana kita menjaga pohon, merawatnya juga kan. Bukan cuma menanam kita harus merawatnya juga kan.
Heeh, betul betul. Betul betul betul, dan biasanya orang-orang dulu juga kan biasanya ditempati kalau misalnya nanti ada jenazah mau dibakar atau mau di mau di, eee, di dikremasi atau misalnya ditanam, kan biasanya orang pakai pohon tuh, <laughs> di bawah pohon. <laughs> Heeh, iya menarik sekali Kak, heeh. Mhm. Iya, heeh, sama, saya sama-sama juga makasih, nanti kita ketemu lagi ya, lain kali ngobrolnya. Terima kasih, selamat pagi.
Iya. Heeh. Nah. Iya. Pohon, betul. Betul banget. <chuckles> Wah, menarik banget ini, apa ya obrolannya banyak banget pengalamannya Kak, <chuckles> saya makasih banyak ya, Kak, ya, atas waktunya gitu. Oke. Oke Kak, iya, selamat malam, Kak.